Ờ, bạn ơi, dạo này thì mình cảm thấy, như kiểu là, mình đang mất kiểm soát ấy. Ờ, ví dụ như lắm lúc mình rất khá là bình tĩnh, thì, gọi là, có một chút lý trí đi, nhưng mà khi gặp một cái vấn đề nào đấy mình cảm thấy rất là, ờ, khó chịu này, bực bội, thì, ờ, mình hay, ơ, gọi là, ừm, bùng nổ cái cảm xúc mình lên một chút. Ờ, bình thường thì mình hay, ơ, gọi là, ừm, cũng gọi là cái gì đó cũng cho xuôi, xuôi, xuôi qua một chút. Ờ, ngày trước thì mình cũng có hay tranh cãi với mẹ chồng mình ấy, là cái cách mà cho con, ơ, của mình ăn uống cũng như là sinh hoạt đấy, nhưng mà khi mà gặp, ừm, xung đột đó thì mình cảm thấy rằng, ờ, mình đáng lẽ ra phải lý trí hơn một tí, mình nói nhẹ nhàng hơn một chút, và có thể là nhẹ nhàng đưa ra những cái l lời nói á để mẹ hình có thể hiểu được ấy. Nhưng mà không bạn ạ, ờ, khi mà, ừm, mâu thuẫn với nhau đó thì mình cảm thấy là "Ôi, bực quá!", thế là mình trót lỡ lời, đó. Đấy, thế nên là mình mong muốn rằng là bản thân mình có thể, ờ, ừm, giữ cho lý trí và cảm xúc nó đi theo một hướng tích cực hơn. Ờ, không biết là hôm nay bạn có thể cho mình một số cái lời khuyên gì được không nhỉ?
Ừm. Thế á? Ừm. <laughs> Mình hiểu. À! Ừm. Ừm. Sau khi mà nghe bạn, à, tâm sự qua ấy, thì mình cũng hiểu được rằng cái tình huống của bạn cũng như là những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải ấy. Thực sự là cái lý trí với cái cảm xúc ấy, nó hay đấu đá nhau lắm. Thế là ừ, <laughs> đấy, đấy, đấy, buồn cười, mà á, ờ, rơi vào một cái tình huống nào đó chẳng nhẽ là phải có thời gian để mà đối phó với nó. Cho nên là cái này nó phải từ từ bạn ạ. Ừ, có gì lát nữa mình sẽ đưa ra cho bạn một vài lời khuyên nha. Nhưng mà dạ mình cũng khá thắc mắc là, ừm, cái rơi vào cái tình huống nào đó đi, ừm, có cái cảm xúc mà khiến bạn, ờ, thay đổi quyết định, kiểu như là, ừm, như như lúc nãy ha, là bạn nói là bạn muốn lúc đấy lý trí của bạn nó trỗ trỗi dậy hơn, nhưng mà cái cảm xúc của bạn nó bị lấn át, đúng không? Đó, ờ, thế thì ừm, ờ, sau những cái lần đó thì bạn cũng có thay đổi quyết định rồi, ờ, mình biết rồi. Nhưng mà, ừm, sau khi như thế thì bạn có biết cái hậu quả sau đấy như thế nào không?
À, đúng rồi đấy. Ừm. Đúng rồi. À, ví dụ nhá, ừm, mẹ chồng mình và mình mâu thuẫn với nhau đến việc, ờ, cho bé con ăn uống như thế nào đi. Thường thì bà sẽ mong muốn là em bé có thể ăn, ơ, theo kiểu truyền thống ngày xưa các cụ ấy. Thì các cụ ngày xưa nuôi như thế nào thì bà cũng như vậy. Mà mình thì lại thấy rằng là, ờ, em bé hơi biếng ăn một chút, cũng không thể nào có thể ép em bé ăn, ơ, theo cái kiểu, ờ, ờ, thụ động một chút ấy. Thế nên là mình thoải mái ra, mình có thể là bạn ấy, ờ, ăn cái này, bạn ấy thích ăn cái kia, đó, bạn ăn cái gì cũng được, miễn là không để cảm thấy, ờ, cơ thể của bạn ấy có một cái dấu hiệu gì đấy, ờ, tiêu cực. Đó. Thế nên là lúc đấy thì mình hay mâu thuẫn với mẹ chồng mình một chút, và mình nghĩ rằng là, ờ, chắc mình phải góp ý với mẹ thôi, thì mình sẽ cố gắng lựa chọn những cái, ơ, cách giao tiếp nhẹ nhàng nhất. Nhưng không bạn ạ, lúc đấy lại, ờ, cảm xúc một chút, mình bùng nổ, thế là mình, ờ, hơi buột mồm: "Ờ, con không thích như thế này đâu. Mẹ, ờ, đừng có làm như thế!", hay là, kiểu, mình hơi vùng vằng một chút. Đó, mình cảm thấy là, ừm, mình hình như là làm như này là sai rồi, đáng nhẽ mình phải làm theo cái khác. Đó, lý trí và cảm xúc của mình, mình cảm thấy nó như đấu đá nhau đó.
Ừm. Ừm. <laughs> Thế á? À! Ừm, rồi, mình hiểu. Nhưng chắc là cái tình huống này cũng như là cái việc nuôi con của bạn xảy ra cũng được một thời gian rồi, đúng không? Đó, có một cái khoảng thời gian rồi. Nhưng mà hiện tại con của bạn vẫn khỏe mạnh mà, đúng không?
Ờ, đúng rồi đấy. À, đúng rồi đấy.
Đó, khỏe mạnh hoặc là nhìn mũm mĩm, trông dễ thương chẳng hạn. Như thế thì cái việc ăn uống ừ, cái việc ăn uống chẳng hạn, thì, ờ, giống như bạn nói đấy, nó phải linh hoạt chứ không phải tự nhiên mà á, à, nó thụ động nhưng à, trước đây mọi người hay dạy con theo kiểu truyền thống được. Ờ, mình biết là cái việc mà, à, kiểu, ờ, người lớn tuổi này, hoặc là á, ờ, bạn là hai cái thế hệ đã khác nhau rồi thì cái việc nuôi con nó cũng rất là khó, và lúc đấy cái cảm xúc của bạn nó bùng nổ thì mình hiểu thôi. Đó, ờm, thế thì, à, lúc đó thì chỉ có bạn với mẹ bạn thôi hay sao? Hay là đã có ai ở đó hoặc là, ờ, s chồng của bạn chẳng hạn, có góp ý về những cái tình huống đó đối với bạn không?
Ờ, trộm vía. À, thực ra là sau một cái hành động mà mình cảm thấy là mình có sai trái rồi đi. Ờ, trước đấy thì mình nghĩ rằng là, ừm, hai mẹ con chỉ nên nói chuyện với nhau thôi, nhưng mà có một số cái trường hợp thì mình lại thể hiện ngay cái quan điểm của mình, cảm xúc của mình ngay trước những người, ờ, như kiểu là chồng mình á. Ờ, thì anh ấy cũng có nhận xét là "Ừm, em phải thay đổi đi! Em phải, ờ, giữ bình tĩnh hơn một chút. Ờ, vì là mẹ cũng là bề trên mà, thế nên là mình hãy, a, giữ cảm ờ, giữ cái cảm xúc mình lại một chút. Mình có thể nói với bà sau đó, sau khi mà hai mẹ con cảm gọi là, ờ, sâu lắng xuống một tí này, thì nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn." Đấy, anh ấy cũng có góp ý như vậy, nhưng mà mình bản thân mình thì muốn thay đổi nhưng mà thực tế thì, ừm, chắc là không ổn chút nào bạn ạ. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Khó, đúng không? Ừm, thế thì, ừm, ngoài cái tình huống đấy ra đi, thì những cái hoạt động ở bên ngoài của bạn chẳng hạn, đi chơi với bạn bè thì sao? Bạn có dùng lý trí không hay là dùng cảm xúc nhiều hơn?
À. Ừm, nếu mà nói đến lý trí với cảm xúc thì đây, bạn mình có rủ mình đi ăn này. Thì, ờ, trong cái trường hợp mà thu nhập mình đang cảm thấy không ổn, mình phải cải ờ, cảm thấy là mình cứ tiết kiệm đi. Nhưng mà mình thấy rằng là "Ôi, mấy khi nó mới rủ mình", đúng không? Thì mình cũng đi luôn. Mình cũng không thể nào mà, ừm, gọi là, nhìn lại xem bản thân mình rằng, ờ, kinh phí của mình lần này có ô kê không, ờ, thu nhập của mình đang như thế này thì liệu mình có nên đi cùng với bạn hay không. Đó, mình thấy là cũng hơi cân nhắc một trí và cũng hơi khó khăn một chút bạn ạ.
Ừm. <laughs> À! Rồi. Sau khi mà nghe bạn chia sẻ qua ấy thì mình biết cái tình trạng mà bạn đang gặp phải rồi. Kiểu như là hai cái đó nó đã khác nhau rồi, về lý trí và cái cảm xúc nó đã khác nhau rồi. Mà, ừm, ờ, những cái tình huống trong cuộc sống của bạn ấy, nhiều khi là bạn chọn cái kia nhưng mà á à, trong đầu bạn chọn cái kia, nghĩa là, ừ, nếu v rơi vào cái tình huống ờ, là cần lý trí nhưng mà bạn lại chọn cảm xúc. Còn những cái mà còn những cái mà cảm xúc thì bạn lại chọn lý trí, như thế nó lại, kiểu, ừm, ờ, nó nó khác nhau quá, đúng không? Bạn muốn thay đổi điều đấy, đúng không?
Ờ, lý trí như Đúng Ừm. Đúng rồi. Mình nghĩ rằng là bản thân mình phải thay đổi thôi, ờ, thay đổi theo một hướng tích cực. Ý là cái nào mình cần cảm xúc thì mình hãy thể hiện ra, còn cái nào thì mình cần lý trí thì mình hãy, ừm, vững tin vào cái bản thân mình ấy, vững lý trí một tí. Ừm. Đó, mình thấy rằng là cái này mình vẫn chưa xử lý được, và cái sự, ờ, xung đột giữa lý trí và cảm xúc thì rất là khó đối với mình, thế nên mình cần một số những lời khuyên cũng như là một cái phương pháp nào đó hỗ trợ mình chẳng hạn.
Ừm. Ừm, rồi. À, chắc là cũng được một thời gian dài rồi bạn trải qua, bạn biết cuộc sống của bạn, cũng như là có những vài cái tình huống như thế rồi. Thì bây giờ nha, bạn lập ra cho mình một cái danh sách chẳng hạn, đó, một bên là cảm xúc, một bên là lý trí. Và, ờ, như cái tình huống mà bạn với mẹ chồng của bạn, đúng không? Thì bạn cho vào cái cảm xúc ờ, ờ, cho vào cái, ơ, cái phần cảm xúc đi. Xong rồi á, nếu mà những lần sau bạn rơi vào cái tình huống đó thì bạn phải lý trí hơn nữa, đó, bạn phải nhẹ nhàng, đúng không? Cái cảm xúc của bạn, khi mà bạn đã trải qua một lần rồi thì đâu phải ai cũng, kiểu, ờ, tắm một lần trên một dòng sông đâu, đúng không? <chuckles> Ừ, cho nên là, à, nếu mà bạn, ờ, ờ, mong muốn là bạn cải thiện thì bạn phải từ từ. Mình biết là, ờ, những cái lần sau nếu có xảy ra như thế thì cái cảm x bạn vẫn chọn cảm xúc thôi, nhưng mà bạn phải hạn chế nó từ từ, chứ không thể nào mà bắt nó qua lý trí luôn được, đúng không? Đấy ừm, ừm, phải từ từ chấp nhận cái điều đó và lập cái danh sách những cái tình huống, à, x x đã xảy ra và, à, áp dụng vào những cái thời gian sắp tới, tương lai ấy.
Ừm, thế hả? Đúng rồi đấy. Ờ, mình hiểu này. <laughs> Đúng rồi đấy. <laughs> Ờ, mình hiểu này. Ờ, mình hiểu cái ý bạn nói nha. Thay vì mình thay đổi một cách, ờm, 180 độ đi, xoay vòng, thì mình hãy làm những cái bước nò nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là trong cái trường hợp mình, ờ, có hơi, ơ, xung đột với mẹ chồng, thì mình hãy, ơ, lý trí hơn một tí. Ờ, tại vì trước đây mình đã thể hiện cảm xúc của mình rồi, và điều đấy mình nhận ra là mình đang sai trái một chút, và mình cảm thấy là mình phải giữ lý trí của mình nó nhẹ nhàng hơn một chút. Mình biết đấy, nhưng mà bây giờ thì so cái việc mà ngày xước mình, ờ, biết ch và cho qua, thì bây giờ là mình hãy cảm nhận bản thân mình và mình hãy sửa đổi đi, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi. À, với cả một phần là như thế này, nếu mà cái trường hợp đó bạn, ừm, ừm, ừm, thái quá về cái cảm xúc của bạn, thì, ờ, đương nhiên là cái sự việc nó đã diễn ra rồi, đúng không? Thì á ờ, và sau đó, ờ, thì mình cũng kiểu chuộc lỗi chẳng hạn. Đó. <laughs> Ừ, xong rồi, à, những lần sau, ví dụ như là con của bạn cũng khó ăn một chút thì cũng, ờ, 1 bữa, 2 bữa thôi thì cho ăn theo cái, à, phương pháp của bà chẳng hạn để cho bà vui. Đó. Ừ, ừ, ừ, đấy, nói chung là phải cân bằng, tại vì cái trường hợp đấy nó đã xảy ra rồi, mình không thể thay đổi được nữa, thì mình cứ xuôi theo cho ờ, người khác người ta cảm thấy là, ờ, người ta được tôn trọng.
Đúng rồi. À, thế à? À, mình hiểu nha. À, mình hiểu nha. Thay vì cứ, ơ, ừm, suy nghĩ về bản thân của mình mong muốn như thế nào thì hãy, ơ, tìm một cách thử nghiệm mới, đúng không? Ờ, nếu mà mình mình làm theo cách của bà mà em bé cảm thấy hợp tác thì, ờ, hai bên cùng có lợi mà. Ừm, t tại ừm, hai bên đều muốn mong muốn là em bé mình phát triển tốt hơn và có sức khỏe tốt, thì mình nghĩ điều đấy cũng rất là dễ hiểu này. Ừm, mình nghĩ rằng mình nên, a, thử nghiệm một chút, ờ, làm thay đổi một cách nhỏ nhỏ hơn một chút thôi, thì biết đâu là, ờ, tình thế có thể đảo ngược chẳng hạn.
Ừm. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Ừm. Ừm. Đó, với cả lúc nãy mình cũng nghe bạn chia sẻ là như thế này, bạn có một người chồng cũng hay góp ý với bạn, đúng hông? Đó, đó là một tín hiệu rất là tốt. Đó, người chồng người ta yêu thương bạn người ta mới góp ý như thế, chứ không á người ta đã kệ rồi. Đấy, thì ờ, ví dụ như trong ngày hôm đó bạn có xảy ra một cái tình huống mà bạn chọn, à, sai cái ví dụ như là đi chơi với bạn bè đấy, thì bạn tối về bạn có thể chia sẻ với chồng bạn chẳng hạn, ờ, "Hôm nay em làm như thế này, anh thấy có được không?" Xong rồi, a, ờ "Em cần, ờ, góp ý, cần những cái gì để cải cải thiện?" chẳng hạn. Đó, thì thay vì bạn tự tìm cái cảm xúc cũng như là cách giải quyết ở trong bạn thì người ngoài lúc nào người ta cũng có những cái, ưm, ờ, rất là hay, những cái cách nó rất là hay. Đấy, thì bạn, à, hãy thử, ừm, tìm tìm tìm tòi hoặc là tâm sự với chồng bạn nhiều hơn xem sao, và anh ấy đôi khi cũng có góp ý những cái hay này và, ờ, đối phó với những cái trường hợp đó và lần sau bạn cũng sẽ được cải thiện thôi.
Ờ, đúng rồi đấy. <laughs> Ừm. À, mình hiểu rồi này. Thay vì, à, bản thân mình cứ loay quay, ờ, suy nghĩ xem là có phải là lý trí và cảm xúc mình đang hỗn độn hay không thì hãy nhìn nhận từ một góc nhìn khác. Ví dụ như chồng mình, người ta đứng ở bên ngoài thì người ta sẽ thấy rằng, à, có thể là mình thể hiện cảm xúc là đúng, hoặc là, à, trong cái trường hợp này thì mình cảm thấy là phải sử dụng lý trí, phải bình tĩnh hơn, phải, à, xử lý một cách tinh tế hơn, nhẹ nhàng hơn. Ờ, chắc là mình phải tìm một người đồng hành và ngay đó là chồng mình, đó, thì nó có thể cải thiện được hơn rất là nhiều. Cọ ừm, mình nghĩ điều này cũng rất là hay nha!
Ừm. Đúng rồi đấy bạn ạ. <laughs> Ừm. Chuẩn luôn. Ừm, một phần nữa là như thế này. Khi mà bạn, à, đã muốn thay đổi m một cái tình huống nào đó rồi, muốn thay đổi về cái cảm xúc cũng như là lý trí rồi thì bạn cũng nên đặt thời gian cho nó. Đấy, chứ không phải là cứ liên tục mắc lỗi như thế mà không không không thay đổi, đúng không? Đấy, ngay cả bản thân bạn cũng muốn thay đổi, thì hãy đặt thời gian cho nó cũng như là hoàn thiện nó dần dần bạn ạ.
Ờ, đúng rồi. Ờ, mình hiểu nha. Thay vì là mình cứ, ơ, làm theo những cái gì mình muốn thì mình hãy lắng cái cảm xúc của mình một chút. Và mình nghĩ rằng là đặt, ờ, một cái giới hạn nhất định thì cũng có thể giúp mình được, ờ, thoải mái hơn. Ví dụ như mình đã biết điểm đó là mình làm sai rồi thì mình hãy dùng lý trí của mình để mình xử lý cho lần sau. Mình cảm ơn những cái lời, ờ, khuyên của bạn nhá! Mình cảm thấy rằng là mình đã, ừm, thoải mái hơn này, nghĩ ra rộng hơn một chút, và mình sẽ mong muốn là có một cái phương pháp để, như kiểu là, ờ, giải quyết được cái xung đột n
Ừm.